Uhum, eu acho que a tradição que ficou mais forte, assim, na gente, eh, comemoração de do Natal. É, a gente sempre comemorava o o Natal e ag era sempre na casa da vovó, da vovó e do vovô. Os mesmos vovós e vovós, da parte materna, né.
Ah que legal. Hã. <giggles> Aham. Ah, e e porque os os avós da parte paterna não eram tão unidos, assim? Não tinham tanto contato?
Então eu estava sempre lá. En não, então infelizmente eu não conheci, não conheci meu vovô e minha vovó da parte do do meu pai, né, ou no caso os pais do meu pai.
Aham. Ah entendi.
Eh, eu lembro quando eu era pequena eu fiquei bem triste, uma vez eu conversei com meu pai perguntando pra ele por que que eu não pude ter conhecido a minha vovó, ele falou: "Ah, a vida é assim mesmo, Deus chamou ela pra perto dele." Eu fiquei tão triste e eu cho eu lembro que eu chorei, literalmente, lágrimas saindo do meu do meu olho, falando: "Não é justo, eu queria ter conhecido a vovó."
Meus sentimentos. Eu imagino. <laughs> Oh, meu Deus do céu, mas é normal, né, quando a gente é criança, a gente percebe, né, tem aquele aquela noção de família, a gente sabe que tem mais pessoas, né, além da da nossa mãe ou do nosso pai que são do nosso mesmo sangue, que a gente também pode, tipo, tratar, né, bem e pode ser bem tratado porque s é uma família. É muito triste quando a gente descobre, né, e percebe vê, né, a a a a perda, né, familiar tão cedo, então é algo que a gente não consegue entender. Ué, como é que as pessoas porque que as pessoas vão embora? Mas foram pra onde? Não vão voltar? Mas quando é que volta? Porque pra gente a perda não é algo normal, né, a gente não tem noção do que é isso, então é muito difícil.
É. Isso. Uhum. É. Exatamente. Aham. É. Eu acho que o ser humano não foi feito pra pra perder entes queridos e eu tinha um relacionamento tão bom com a com a minha avó e com o meu avô da parte da minha mãe e meu pai me falava tão be me fala, né, tão bem dos do pai dele e da mãe dele, que eu senti me senti injusta de ter perdido essa oportunidade de viver, tipo, mais ou menos a mesma coisa que eu vivia com meu vovô e vovó da parte da mamãe, com da parte do papai.
É verdade, é verdade. Aham. Nem que fosse um pouquinho, né. Só pra saber como é, tirar a prova dos 9, vamos ver se eles são legais mesmo, né.
É. Exatamente. <chuckles>
Poxa, mas mas realmente eu entendo, eu entendo do seu lado obviamente, é normal, né, em ah co pra gente quando é criança obviamente comigo também isso aconteceu, conheci ali minha avó, né, apenas a minha avó, não cheguei a conhecer meu avô por parte de pai, nem avó por parte de pai, nem avô por parte de mãe, só minha avó mesmo.
Uhum. O vovô. Poxa. Que pena que pena só teve uma vó então? Uhum.
Só vovó, né, e e mesmo assim, tipo, ela não cheguei a, tipo, estar próximo dela por muito tempo por ela ter uns problemas de saúde, então, obviamente, eu entendo a sua dor, porque realmente quando eu era pequeno também, eu ficava com a dúvida: "Ah, mas por que que eu não consigo conhecer o vovô, mas e meus avós por parte de pai, por que que eu não conheço e tal, também, né então é uma coisa que
Entendi. Pois, que pena. Uhum. É, dói, né?
é est é um sentimento estranho, né, eu acho, assim, pra pra quem é pra pra criança, né.
Uhum. É, é um vazio.

Então, não chegou a acontecer comigo, de eu falar pra minha mãe que a vovó era mais legal, mas aí nesse caso, a vovó vira uma influência negativa, <laughs> mas só um pouquinho. Eu acho que sim, às vezes pode pode a acabar gerando uma desavença e brigas na família, então eu acho que os avós também têm que escutar um pouco os, no caso, os filhos deles ou os filhos da, sei lá, da esposa do filho, e respeitar a forma da que a família resolveu criar a criança. Mas, às vezes, sair um pouquinho da linha é importante, eu acho pra principalmente quando a pes a criança, sei lá, a família tá sendo muito rígida com a criança, "Ai, não pode comer o bolo", "É, não pode", "Mas a vovó vem cá, vovó te dá um pedacinho". Acho que é igual como com um cachorro também, às vezes, <laughs> não seria
<chuckles> É verdade, é verdade. Sim, sim. Aí é bom. <chuckles> É uma comparação que no fundo, no fundo, é uma realidade, poxa, muita gente fala assim: "Ai, que absurdo comparar uma criança com um cachorro", não, mas, poxa, é normal, ué. <laughs> Tipo, claro que
Não é? Sei lá você É, não. Gente, hoje em dia cachorro tá, às vezes, até mais importante que criança, não sei se você já viu, mas tem tem gente que tem carrinho de bebê pra cachorro.
Eu ia falar literalmente disso, perguntar se você já foi num shopping e você viu carrinho de bebê eu jurando que era um bebezinho e eu acho muito fofo, né, eu procurando, assim, querendo ver, e era um cachorrinho pequeno no carro de bebê, eu fiquei abismado. <laughs>
Não é? Já vi. Uhum. Aham. Gente. Eu também já fiquei chocada e até acho meio exagero, mas isso só né, pra explicar que não tem problema comparar criança com cachorro, não. Cachorro dentro de uma família que o ama e que o trata bem, é como se fosse um ente da um ente querido da família, como se fosse uma criança, né?
Aham. Com certeza, com certeza.
Mas então você tá ali comendo e o cachorrinho vem aqui, quietinho ali embaixo da da suas da sua perna pedindo comidinha, não dá uma peninha?
Aham. Você tem que dizer não, mas ao mesmo tempo, poxa, é isso que ia falar, tem que dizer não porque às vezes não pode dar, mas aí ele olha pra você com aquela carinha de tipo: você vai dar! E e acaba que com a criança, no fundo, é a mesma coisa: "Ah, não pode comer chocolate", mas tipo tá tão ali, tipo a pessoinha pequena, olhando pra você, te pedindo, né, chocolate, você não vai dar um chocolatinho?
Carinha de dó, por favor. <laughs> É. Uhum. É, aquela carinha diz: "Por favor, vovó". É, difícil de resistir. Então assim, eu acho que o vô e a vó, sei lá, acaba principalmente vó, eu acho que vó tem coração mais mais mole <chuckles> que vô, dá um pedacinho, mas assim, ela sabe que não pode, não tá na hora de comer bolo, porque tem que comer, senão daqui a pouco não vai ter barriga pra comer comida, então dá um pedacinho pequenininho só pra tirar a vontade da criança
<laughs> É, não tem não tem mesmo como. É. Verdade.
e e depois comer comida normal.